Thực ra cái việc đánh đòn nó nó, ưm, nó chỉ là nghĩa là một cái sự, ờ, mình đã, ưm, nói trước với em ấy là em về muộn phút nào là 1 cái roi phút đấy, nhưng em ấy vẫn cố tình về muộn, nghĩa là mình đã nói gio giao ước trước với em ấy rồi. Chứ không phải là
Đâu Ừm. Cộng Đúng rồi. Không, mà ý ý mình là sau sau sau cái lần đánh đòn đấy thì em nó có về sớm hơn không hay là vẫn chứng nào tật đấy? Không về, đúng không? Chuẩn, đấy, thì thật ra trong trường hợp đấy ấy, nếu mà cách để, ừm, gọi là, ừm, ờm, nuôi dạy tốt nhất ấy, thì sẽ là cứ để nó chơi, xong nó về. Đấy, xong là sau đấy mình sẽ hứa với nó một cái gì đấy, ví dụ như là hôm nay con mà thi bài này được điểm 10, bố sẽ dẫn con đi công viên nước chẳng hạn. Đấy, xong sau đấy nó nó cố gắng, rất là cố gắng nó thi được điểm 10, mình biết nó thích công viên nước, xong sau khi nó được điểm 10, nó sẽ đến nó bảo với mình là "Bố ơi, hôm nay con điểm 10, cho con đi công viên nước." Xong sẽ bảo là "Con nhớ lần trước con thất hẹn với bố là con đi chơi đến 9:00 về nhưng mà cuối cùng là 10:00 con mới về không? Đấy, thì lần này bố cũng sẽ thế, bố sẽ thất hứa với con." Là từ đấy thì là nó sẽ học được cái là bây giờ mình thất hứa người khác thì sẽ sẽ thất hứa với mình. Và cái khả năng lần sau này là sau khi hai người hứa với nhau thì là nó sẽ, ưm, nó sẽ giữ hứa. Đấy, bởi vì là nó sẽ biết là lần sau người chị nó hoặc bố nó nó sẽ hứa với mình. Đấy, đấy, đấy, và chưa kể lúc mình đánh nó nhá, nó sẽ sinh ra cái kiểu cảm giác một là sợ sệt, hai là hận thù, một trong hai cái đấy sẽ sinh ra. Đấy, thì trong trường hợp đấy nó sẽ làm cái cái khoảng cách giữa hai người nó xa sách xa cách dần, xa cách dần. Đấy. Ví dụ như là hồi bé nếu mà bạn có làm vỡ bát đĩa chẳng hạn, đúng không? Bạn sẽ sợ bố mẹ thay vì nói ra. Đấy, tại sao lúc đấy bạn sợ? Bởi vì bạn c từng có một lần bạn làm vỡ đồ và b bạn thấy bố mẹ rất là cáu và bị bố mẹ đánh, đúng chưa? Đấy, nhưng mà nếu mà bạn làm vỡ đồ, đấy, thì là bố mẹ thay vì là quan tâm đúng rồi, mà bố mẹ bảo là "Con có sao không? Đấy, lần sau con phải cẩn thận nhé, ờm, vỡ đồ như thế này không tốt, con sẽ có thể làm thương bản thân. Đấy, thì lần s con phải cẩn thận hơn." Đấy, thì nếu mà như thế thì nó sẽ có một phản ứng khác. Đấy. Đấy, thế là cái
Kh không hề. Không hề, không hề, không hề, không hề. Ừm. Ừ. À. Ừm. À. Sau đó À. À. À. À. Ờ. Thì là sẽ đều phải giữ lời hứa. Ừm. À. Hiểu, hiểu. À, à. À. Ờ, ờ. Ừ, ừ. À, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Và bị bố mẹ cáu, đúng. Đúng rồi. Đúng. Mà bố mẹ bao dung. Bao dung. Ờ. Thì nó lại khác, đúng không? Ừm. À. À. À. À. Ồ. Cái show đấy hay nhỉ? Bạn nói lại cái tên show đấy được không? Lúc nãy chưa kịp ghi.
Đúng rồi. Đấy. Show đấy gọi là Freedomain. Ờm, free đúng rồi.
thờ ri đo men.
Tự do với là miền ấy, tự do cộng miền ấy. Đấy. Của ông là Stefan Molyneux các thứ gì ấy. Đấy, thì ông đấy cũng ông đấy có một quyển sách gọi là "Peaceful Parenting". Đấy, mình đang đọc quyển đấy rất là hay. Thì là trong quyển đấy nó có nói là
Domain. OK. À. Rồi mình sẽ À.